Eee, hangi içerikle yaptığına bağlı. Yani içinde ne varsa, örneğin; hani çiğ yumurtayla da yapılan meze var ya da, böyle, eee, hani, balıklı da meze var, eee, ama, hani, eee, gayet sebzeleri fırınlayarak falan da yaptığın meze var, e, değişir yani o. Uzun süre Hıı
Doğru diyorsun. Ya! Hıh. Güzel. Yapımı uzun süren mezeler de var mı? Meze deyince belki, hani, kısa sürede hazırlanan, eee, soğuk, uuu, da olabilen yiyecekler düşünülebilir ama hani böyle gün ı yapımı günlerce süren mezeler de var mı?
Hımm. Evet. İii, günlerce süren hiç duymadım ama belki
Ya, önceden ıslatman gereken, pişirmen gereken yoktur, değil mi?
Hıı. Eee, yani, baklagiller girince devreye, eğer kuru baklagille yapıyorsan, evet, bi bir gün önceden ıslatıyorsun falan ama ya, artık hepsinin konservesi var; hani haşlanmış, eee, suyun içinde, eee, yani dolayısıyla, hani, mesela ben humus yaparken artık hiç öyle haşlamayla falan uğraşmıyorum. Gayet de zaten haşlanmış olarak, eee, şeyde, konserve de aldım. Evet, eee, onun üstüne, e, işte, biraz zeytinyağı, sarımsak, ondan sonra, işte, eee, tahini, limonu, eee, kimyonu, bızt bızt bızt, işte, oldu sana şahane bir, eee, humus. Hı hı.
Hı hı. Olabilir. Hı hı. Güzel. Hı hı. Hazır bulmak iyi bir şey. Hı hı. Hı hı. Meze, hı hı. Bu arada, en sevdiğin yemeğin tarifinden önce humus tarifini vermiş oldun. <chuckles> Çok cici olmadı mı? Çok güzel. Eee, şimdi anlatmak istersen hangi yemeğe geleceksin?
Ay, evet, çaktırmadan araya bir tane humus tarifi sıkıştırdım. Evet. <chuckles> Evet. Eee, benim Hıh. Vallahi, şimdi, hani, böyle, ana ne istersiniz, eee, ne istersin? Ona göre söyleyeyim. Ya, ana yemek mi çorba mı?
<chuckles> Mesela zeytinyağlı yemeklerden en sevdiğin yemek hangisi diye sorayım sana.